Ja, das hast du super beschrieben. Ich bin halt 'n extremst visueller Mensch, aber auch 'n sehr sensitiver Mensch. Und für mich, äh, sind diese Eindrücke, die Sinneseindrücke extremst wichtig für diesen meditativen Akt, nenne ich das jetzt mal, ne? Also, wirklich so zu mir zu kommen, wieder mehr in die Präsenz zu kommen, zu gucken, was ist 'n wirklich wahr, ne? Sind das, äh, die Chaosgespräche, die ich vielleicht teilweise habe, ähm, mit, ähm ich habe 'n Job, der manchmal sehr, ä äh, auch so emotional energetisch anstrengend werden kann.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Und, ähm, dann wieder zurückzufinden zu mir und in diesem Moment, wo alles irgendwie okay ist, äh, das ist ganz wichtig.
Wow, aber das ist eher so 'n passiver Akt sozusagen. Du gehst dann quasi spazieren, du stehst am Meer, ist jetzt nichts Aktives, wo du vielleicht auch sportlich dich bewegst oder so was, ne?
Sport ja es kommt drauf an. Also, es kann auch schon mal anstrengender werden, wenn ich mit meinem Hund, ähm, unterwegs bin, richtig so Wanderungen zu machen. Hm, die können dann auch richtig lange dauern. Also, ich so 'n paar, die ich auch wirklich gerne mache und öfter mache, die gehen so 2, 3 Stunden. Also, da würde ich sagen, dass ist dann
Ah, okay. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Also, Bewegung bringt dich das auch weil es gibt ja auch Leute, die durch Bewegung in die Meditation kommen, hilft dir so was? Also, so gleichförmige Bewegungen, Joggen, Radfahren, Schwimmen oder ist das für dich gar nicht so was?
schon Sport. Also, ich bin so gar kein Jogger. Ich hasse Joggen regelrecht. Das ist so gar nicht meins. Aber ja, schwimmen auf jeden Fall im Sommer. Ich bin kein, äh, in ins Kalt geh kalte Meer Springer, aber ansonsten schwimmen kann schon auch funktionieren, ja. Aber spazieren tut's irgendwie für mich immer wieder. Ja, auf jeden Fall.
<laughs> Okay, okay. Ja. Okay. Mhm. Spazieren tut's, ja, ja, ja. Hast du noch irgendwas, was dir sagst: „Das ist auch noch 'n ganz besonderer Moment in meinem Alltag, meditativer Moment“, oder haben wir da so jetzt so ziemlich alles abgesprochen?
Ich glaube fast, wir haben es so weit. Manchmal mache ich abends noch kurz was vor 'm Einschlafen gehen, aber nicht immer. Also, für mich sind die Morgen und Tagesbreaks so meine hauptmeditativen Rituale.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also, vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen. Das klang sehr, sehr spannend und auch 'n bisschen was, würde ich sagen, nehme ich für mich mit. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch 'n schönen Tag.